अ, नहीं वो उसने कुछ कहा नहीं था पर वो बार-बार वो मम्मी से बात करते हुए मुझे घूर रहा था, तो ये सब जो है मम्मी लोग को पता चल जाता है कि कोई किस किस मकसद से आया है और अ, उसके दिल में क्या है? तो ये सब छोटे-छोटे जो हिंट थे उससे और एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैं मम्मी के साथ जी। एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैं मम्मी के साथ अ, गई थी अपना एग्ज़ाम में जब दी तो फिर जब वापस आ रही थी तो मैं जिस ऑटो में हम, मैं और मम्मी बैठे थे वो भी उसी ऑटो में जानबूझ के बैठा था। तो अ, ये सब कुछ-कुछ चीज़ें थीं और मम्मी ने उसको पहले भी देखा था तो मम्मी को थोड़ा डाउट हुआ कि ये जो है बंदा इसके पीछे पड़ा हुआ है।
हाँ। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ। क्या? क्या हुआ था? जी। हाँ। ओह! हुँ। हुँ, हुँ। तो देखिए यहाँ आपने एक शब्द का अ, उपयोग किया है पीछे पड़ा हुआ है। तो ये पीछे पड़ा हुआ सकारात्मक रूप में था या नकारात्मक रूप में? मतलब आपको ये पीछे पड़ना अच्छा लगता था या आपको बुरा लगता था आप पीछा छुड़ाना चाह रही थीं?
<laughs> अ, क्योंकि मेरे घर पे अ, ऐसा माहौल था कि हमें इस चीज़ से हमेशा दूर रखा गया और मम्मी ने हमेशा हमें बोला कि लड़कों से दोस्ती नहीं करनी है अ, कुछ भी हो जाए अ, ये सब। अ, तो वो एक डर के कारण और माता-पिता की अ, जो है आज्ञा जो है कि अवहेल का की अवहेलना मैंने कभी की नहीं है। इस वज़ह से जब मम्मी ने मना किया है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको धोखा ना दूँ नहीं तो बहुत ही अ, बुरा लगता है मुझे इस वज़ह से मैंने उसकी तरफ से सकारात्मक था बट मेरी तरफ से नकारात्मक बोले तो अ, मेरा जो भी हाँ महसूस हुआ था।
हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। अच्छी बात है। अच्छा, तो ये बताइए ना कि अ, जब वो आपके घर आए ऑटो के अंदर बैठे, या जब कभी वो कक्षा के अंदर जैसा आपने कहा आपको लग जाता था कि वो आपके प्रति थोड़े आकर्षित हैं, तो आपके अंदर क्या भावना आती थी? आपको बहुत गुस्सा आता था कि नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों सोच रहा है? मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है या फिर आपको थोड़ी-सी शर्म आ जाती थी आप सकुचा-सी जाती थीं ये आपको अच्छा लगता था होता है ना एक उम्र के अंदर की कोई आकर्षित अ, अच्छा बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था <laughs> मुझे डर लगता था और गुस्सा भी आता था।
ओह! तो आपने कभी उनसे कहा कि नहीं ऐसा मतलब क्यों देखते हो? क्यों मेरे घर आते हो, ऐसा कुछ कहा?